Akhirnya, jadi sebenarnya waktu itu memang, ya aku pas dapat kerjaan pertama yang lumayan ya, Kak. Maksudnya lumayan tuh perusahaannya lumayan stabil, terus penghasilanku lumayan bagus. Itu tuh aku memang ngasih tahu ibu sama kakakku kayak, "Aku kalau nanti mungkin dalam setahun atau 2 tahun ke depan aku pengen beli rumah ya." Gitu. Maksudnya meskipun nanti yang tinggal keluarga tapi paling nggak ada tempat yang kita sebut rumah gitu, Kak. Mhm. Nah setelah itu, ibuku kan, eee, waktu itu tinggal masih di rumah saudaraku ya, Kak. Nah cerita lah sama saudaraku kayak, "Eh, anakku ini kepikiran lo mau beli rumah." Gitu. "Oh, ya?" Nah, pas jalan-jalan si saudaraku ini ngelihat rumah kayak kan di mall-mall biasa ada pameran ya, Kak. Nah
Mhm. Oke. Mhm. Penting ya. Oke. Iya. Mhm. Ya, ada iklan ya. Mhm.
Bukan, malah lebih ada, ini pamerannya beneran jadi kayak ada marketing tim marketing yang emang, eee, tinggal di situ ibaratnya dia buka booth gitu. Nah dia tuh nawar-nawarin sama ada kayak maket-maketnya juga, Kak, gitu. Mhm, pas banget pokoknya itu. Eh, nah, iya. Jadi kayak semesta mengatur untuk ya emang kayaknya kamu harus beli rumah deh gitu.
Oh, mhm. Pas banget ya. Heeh, terus heeh, iya, rezeki deh pokoknya. Harus beli rumah ya. Mhm, benar sih udah ada jalannya nih karena tiba-tiba dikasih apa namanya, eee, marketing juga ya waktu jalan-jalan gitu, marketing rumah. Oke.
Iya. Mhm, iya. Akhirnya kakak sepupuku itu ngelihat, jadi kayak, "Oh, ya, oh, bagus nih ini daerah mana ya?" Gitu, "Boleh saya lihat nggak survei, tempatnya, lokasinya?" "Oh, boleh-boleh." Gitu. Akhirnya dia besoknya tuh langsung, Kak, survei. Tapi tanpa aku ya, karena aku kan masih di luar kota, jadi ibu sama sepupuku itu yang lihat-lihat.
Mmm. Ya.